Hmm.
Yung kumbaga, mag-e-evolve ba 'to, sa tingin mo kung mag-evolve 'to, ano sa tingin mo magandang evolution niya?
Si Feeling ko mag-e-evolve naman siya, kasi, ganito, sa lalo sa reports pag nagge-generate ako ng reports from galing sa system, uhm, kasi sa nakikita ko ngayon ang daming ang dami nilang dashboard.
Hmm.
Na hiwalay pa dun sa pagge-generate ng report na nagaga nagge-generate ng raw reports galing sa system. So parang naiisip ko, bakit parang hindi pa ano, ba't hindi nalang kaya nila standardize, na oo, sige okey may dashboard para naman one stop shop kasi, may mga certain features kasi dun sa, ah, system namin na meron ako na meron dun sa previews ko, tapos wala, tapos wala dun sa trabaho ko ngayon. Kaya parang medyo pagdating sa reports minsan kasi na, nahihirapan ako kasi parang hahanapin ko pa kung ano kaya paano ko malalaman yung completion status nito, kasi kumbaga me dun kasi sa previews ko, may customized report kasi sila na na parang customized na report functionality, dun ko kasi parang raw as is, dun sa trabaho ko ngayon, kaya parang medyo nahihirapan ako. Na tira tinatanong ko ngayon sa manager ko sabi ko, um, "Is it which is much, is it much easier if we have?" like, kung meron tayong ano, kasi ano eh, English kasi di ba, kung na mas para ito kasi feeling ko mas mapapadali 'to, may mga nagsa-suggest, ano eh.
Wow. Oo. Sa. Oo, kung accurate. Mm. Ah, okey. <laughs> One lang. Oo. Hindi, maganda yang, oo maganda yung practice mo na, nag-open out ka sa suggestion sa boss mo gawa ng isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nag-e-evolve ang isang kompanya, which is yung nag-ve kumbaga nag-o-open up din yung mga mismong nakaka-experience ng trabaho.
Mm. Mm. Mm. May nag-aano, mm.
So, magandang practice yun. Mm, so.
Kahit nga din yung ticket yung email base namin na ano ko yun eh, na i-suggest ko yun eh, na parang kailan po ba mag magiging ticketing system to kasi parang nabalitaan naman na daw, ah yun lang parang siguro naghahanap pa sila ng vendor o kaya kung paano pa nila gagawin yung parang ipa-plan out yun. So sabi ko, if ever, in case po na ganyan gusto ko sumali, gusto ko maging involved, kasi ano eh, kumbaga nag na experience ko na yung ganyan eh. Di ba? Ayun.
Oo. <laughs> Oo. Yeah, maganda yan. Mm, napakagaganda ng mga ano mo, ng mga information mo. So, ah, marami akong natutunan at maraming salamat sa mga ano mo ah, experience mo na shinare.
Mm. Ma Ay oo, sa pero sa susunod sana ikaw naman din 'no. Ayan salamat po.
Ah, sige muna, paalam.

'Yan.
Ah, naranasan ma-stress oo. Mm, na na na-stress ako tapos nare na naging relax din. 'Pag relax kasi ibig sabihin, <breath> ah, ngayon sa ano, sa work ko ngayon dahil nga same nature, same same system na ginagamit dun from my previous kaya parang sa'kin parang sisiw na lang. M oh, kung kasi may mga kailangan ko na lang na na pag-aralan. Halimbawa, sa proseso nila o kaya may mga functionality pa ako dun sa system na yun na hindi ko pa masyadong gamay, dun pa lang ako magpapatulong, ganyan na kailangan ko ng help needed. Siguro, sa sa stress naman, nung ano, nung nag-start nung tu nung nasa previous ako kasi siyempre, hindi ko pa naman masyadong gamay si system na may ma na magkakamali talaga, na, eh, ito pala yung nakalagay sa SOP, 'di ba? Um, <clicks tongue> tapos dapat ito palang proseso na yun hindi pala yun yung ginagawa nila. Yung ways of working ko medyo ano, gano'n po.
Oo. Oo. Hmm. Ah, okey. Totoo. Oo. So Oo, so, dal Um. So, dalawang beses ka na-stress sa tools na 'yan. Yung first is yung siyempre, unfamiliar ka pa sa features nito, pangalawa 'pag may mga system glitches, 'di ba? So, ayan.
Oo. System glitches. Mm. At tsaka yung yung mga ways of working kasi na tinuturo sa akin minsan parang mali-mali. Minsan parang hindi mo alam kung saan kas di parang dun ako naranasan, hindi ko alam kung saan ako lulugar.
<laughs> Oo. Ah, totoo. Kasi merong S mero S merong, ah, SOP o Standard Operating Process. Meron oo, or procedure. Meron din tayong may kumbaga, you need to think outside of the box. Kumbaga, kailangan mong gumawa ku kung paano magiging applicable sa mismong scenario. Exactly. So
Oo. Operating procedure mm. Localized. Mm. Kung pa'no didiskartehan, oo. Eh, totoo yun. Kaya dun ako masyadong, eh I mean siyempre, dahil nga naka-ticketing system yun, um, although sabihin na nating may 3 business days, pero kasi 'di ba parang hangga't maaari kung nabuksan mo na yung ticket at the end at bago mag-end of day or before end of business day, 'di ba tapusin mo? Nakakahiya naman kasi kung may ano ka, 'di ba?
Mm. Close na, oo. <laughs> Pero may mga ano, eh, may mga scenario din at kailangan i-open yung ticket especially kapag hindi kaya ayusin talaga today, 'di ba? Ganun ba sa inyo? Ah.
Oo, may mga gano'n, oo. May mga gano'n talaga. So, 'pag mis nak alam mo kinakatakot ko din kapag nag-ticketing, nag nag-transition na kami to ticketing system. Ah, baka maulit na naman yung nangyari sa'kin nung sa previous. Kasi medyo ano, eh, medyo m medyo bad kasi yung naging experience ko lalo dun sa humahawak na humahawak sa akin. Naman yung manager ko, yung mga ka teammates ko. Feeling ko kasi ang to-toxic nila. Tapos yung manager ko di pa marunong humawak ng tao.
Yeah. Hmm. Anong nangyari? Ah. Ah.